जी, तो बिल्कुल घर का एक आम मुद्दा है। मम्मी इसपे बहुत डाँटती है, बीवी बहुत डाँटती है इसपे <chuckles> कि ये जो ड ड्रॉर है इसके अंदर तारे क्यों है इतनी? और चार्जर जो है वो कहाँ पे है? मतलब ये जो लड़ाई है मुझे लगता है काफ़ी आम है। तो ये बताइए कि आपका ऐसा कौन-सा तरीका है जो उलझन भरी तारे हैं उनसे निपटने का? जिससे कि मतलब आपको कभी अ, जो है परेशानी ना हो? बताइए।
अच्छा। <chuckles> जी। हाँ। जी, तो ये जो तार है ना? एक तरह से बिल्कुल लगता तार जैसा है। लेकिन उल उलझा देता है किसी भी इंसान को। जैसा आपने कहा कि, मम्मी से सुनने को मिलता है, बीवी से सुनने को मिलता है, दोस्त से सुनने को मिलता है। अगर आप दोस्त के साथ रह रहे हो तो। बिल्कुल, तो देखिए ये एक आदत है जो सच में परेशानी का सबब बन जाती है कई लोगों के लिए। और हर किसी के पास जमाना ये है कि स्मार्टफोन है, पावर बैंक है, सभी के पास केबल वगैरह का ही जमाना हो गया है। इतनी सारी केबल्स हो जाती है तो समेट के रखना यानी कि उसको अ, ठीक से रखना और सही अ, जगह पर रखना सुरक्षित रखना एक तो सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं अ, इससे ये अगर हम इसे आदत बना ले तो खुद की जिसे कहते हैं ना हाइजीनिक रखना अपना अपना जो वर्क प्लेस है। या जिस कमरे में आप रह रहे हैं उसको ठीक सा ठाक रखने से आपकी हैबिट अच्छी हो जाती है। ये चीज़ें तो ज मैं भी यही कोशिश करता हूँ और मुझे भी यही समस्या रहती थी। जैसे तार तार को सँभालने का जो तरीका होता है ना? वो मुझे भी मैंने भी फेस किया है।
<chuckles> बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हुँ, <smacks lips> बिल्कुल। अरे वाह! हाँ, बिल्कुल। <chuckles> जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि मतलब आप वैसे आम तौर पे आप फोल्ड करके सँभालते हैं या फिर मतलब डाल देते हैं, यार छोड़ ना यार ड्रॉर में डालते हैं जब चाहिए देख लेंगे। तो आप कैसे करते हैं ये बताइए?
<laughs> जी, तो देखिए अगर अब 5 साल पहले की बात करूँ तो मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं था, मैं भी ऐसे ही फेंक दिया करता था चलिए फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उससे होता क्या है ना कि अ अ, तह करने जैसे कपड़ों की बात करें तो तह करते हैं ना कपड़ों को उसी तरह जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है कोई केबल है, लैपटॉप का केबल वो हो गया चार्जर है। मुझे लगता है अगर समेट के आप रखेंगे, फोल्ड करके रखेंगे तो पहले तो वो जगह कम लेंगे। और दूसरा ये आपके व्यक्तित्व को बहुत निखारने वाला है। क्योंकि इससे अ, जी, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अ, कहीं न कहीं कोई भी काम कर रहे हो आप उसको नीट एंड क्लीन छोड़ना, आपकी ज़िम्मेदारी है और आप इस तरह के व्यक्ति बनते जाते हैं। तो मैं अगर खुद की बात करूँ तो अ, पिछले अ, उम, स काफ़ी समय हो गया कि मैं हर चीज़ को समेट के ठीक से रखता हूँ। और यकीन मानिए जिस अ, प्रोफेशन में मैं हूँ तो अ, होटल्स में चेक इन करना होता है, होटल में रहन रुकना पड़ता है हफ्तों में कई बार। तो अ, मेरा रूम जब कोई भी आता है ना बाहर से तो कहता है यार आपका रूम बड़ा साफ-सुथरा है। सब केबल्स अच्छे से रखी रहती है, आईपैड अच्छे छे स अच्छे से रखा रहता है। <laughs>
अच्छा। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, ठीक है। बिल्कुल। हुँ, ये भी है, बिल्कुल। अरे वाह! क्या बात है, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> अरे वाह! बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइए कि इस साफ़-सफाई के पीछे कारण क्या है? मतलब अ, मम्मी की मार है, डाँट है या फिर मतलब कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि यार आप सीखे हैं उसके बाद की नहीं यार, मुझे सुधार करना पड़ेगा। वो जो समय था और वो जो वाक्य था वो क्या था बताइए?
जी। <laughs> जी। हाँ, जरूर देखिए मुझे लगता है कि किसी भी ये ये जो आपने सवाल पूछा ना काफ़ी गहराई है इसमें देखिए। मुझे लगता है कि जीवन में कोई एक ऐसी घटना नहीं होती जिसने जो इंसान को बदल देता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये भी है वैसे।
असल में अ, कई एक क घटनाओं के कई सारे क्रम होते हैं जहाँ हमें बदलाव में देखने को मिलता है। जैसे आपने कहा ना, अ, कि मम्मी की मार थी, हाँ, मम्मी की मार भी पड़ी उसके साथ-साथ समय की भी मार पड़ी। <chuckles> और आगे चल के अ, मैं सीखा ये बात, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है 4-5 साल पहले ही मैंने कित कुछ किताबें पढ़ी जहाँ सीखा जब जहाँ मैंने मुझे लगा हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ए, मैं आपको किताब का नाम भी बताता हूँ अ, इस किताब का नाम है अ, दी ऍक उम, एटॉमिक हैबिट्स। जी, तो उसमें ना ये काफ़ी फेमस बुक है और काफ़ी चीज़ें मैंने उस चीज़ से सीख उस किताब से सीखी अ, कि अ, हैबिट्स कैसे बिल्ड करते हैं तो मेरी एक अच्छी
बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> हाँ, वो तो है। अच्छा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, काफ़ी फेमस है, बिल्कुल, हाँ जी। अरे वाह! क्या बात है! ये तो बहुत अच्छी बात है। जो अपने हैबिट्स के बारे में बात बताई, जो आदतें हैं बिल्कुल अच्छी आदतें बिल्ड तो करनी चाहिए। तो कुछ मतलब अगर आप संक्षिप्त में आपको बताना हो, अ, उस किताब से या फिर आपके अनुभव से, कि हाँ जो चीज़ें हैं ऐसी अच्छी आदतें हैं, मतलब चीज़ों को समेट के रखना उन्हें सही जगह पे रखना। इसे इसकी शुरुआत कैसे की जाती है ये बताइए?
<laughs> जी। बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। जी, देखिए मैं एक तुरंत आपको बता देता हूँ छोटे शब्दों में, कि ये ब क किताब मैंने तब खोली थी जब कोविड चल रहा था। और कोविड में अ, ज़्यादा पर्सनल स्पेस नहीं हुआ होता था कि मैं अगर होटल में बैठा हूँ क बाहर कोविड है जा नहीं सकते होटल से बाहर। तो 1 ही कमरे में मुझे सोना भी है। और अ, तो इस बुक किताब के ज़रिए मुझे ये समझ में आया की जिन लोगों के पास छो मान लीजिए छोटा-सा घर है, 1 ही कमरे का घर है, और उसमें छोटी-सी एक स्पेस है जहाँ पर वो किचन में किचन जैसा मान लीजिए आप। तो असल में आप 1 ही कमरे के अंदर छोटा-छोटा स्पेस बना सकते हैं जो आपका ऑफिस भी बन जाएगा, आपका शयनकक्ष भी बन जाएगा, और जहाँ पर आप कपड़े भी रख सकते हैं। जहाँ पर आप रिलैक्स भी हो सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो इ ऐसा उदाहरण मैं देना चाहूँगा जैसे कि कॉर्नर में मैंने अपना एक छोटा-सा ऑफिस स्पेस बना लिया है। अ, जहाँ पर मैं कोने में सोफे पे बैठा हुआ हूँ इस समय औ इस समय और आपसे बात कर रहा हूँ। और दूसरे जगह पर 1 बेड रखा हुआ है जो बिल्कुल साफ़-सुथरा है फोल्डेड है। जब मुझे सोना होगा तब ही मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। <laughs> पइ अ, जी।
जी, बिल्कुल। अच्छा। हुँ, बिल्कुल। हुँ, वो तो है। बिल्कुल, बताइए। हुँ, अच्छा। छा अरे वाह! क्या बात है! बहुत बढ़िया, ये तो काफ़ी अच्छी आदत है। मतलब ये जो जिस तरीके से चीजों को समेटा है जो अपने नियम बनाए हैं बहुत बढ़िया बात है। तो ये बताइए कि हम केबल्स के ऊपर वापस आएँ तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं देखिए चाल-चलन शायद कम नहीं हुआ? क्योंकि देखें जैसे iPhone की बात की जाए फिर और फ़ोन्स की बात की जाए उसमें मैगसेफ चार्जिंग आ गई है। जो वायरलेस चार्जिंग आ गई है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अभी भी भारत में इसका इतना इस्तेमाल होता है या फिर आपको लगता है पारंपरिक रूप से जो केबलों का इस्तेमाल है वैसे ही चलता है आज भी?
बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। वैसे ज़्या कई लोग मैंने देखा है मैगसेफ का चार्जर वग़ैरह का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं थोड़ी-सी आपको बताना चाहूँ त की बैटरी लाइफ़ को अगर बरकरार रखना है तो ज़्यादा आप कन्वेंशनल चार्जिंग करें बेहतर रहेगा और अगर फिर से केबल की तरफ लौटे ना, तो मुझे लगता है कि ये अ, जो आदत है ना कि केबल को ठीक से सँभाल के रखना इससे होता क्या है कि जब आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं अगर वो साफ़-सुथरी है ना अगर उसमें क्लैरिटी है। तो यकीन मानिए आपके दिमाग में भी क्लैरिटी रहेगी, आपके ख़याल भी क्लियर रहेंगे, आपकी अ, फोकस अच्छा रहेगा। तो मैंने खुद पाया ये जब मैं खुद इस तरह के सा अ, जो श सा मैंने इस तरह की आदतें अपनाई कि चलिए अगर मैं लैपटॉप पे हूँ तो मेरा केबल शॉ शॉर्ट रहेगा और जैसे ही काम खत्म हुआ तो मैं उसको वाइंड उप करके रख दूँगा। इससे होता क्या है कि मेरे अंदर ही क्लैरिटी रहती है कि मुझे करना क्या है आख़िर जीवन में। <chuckles>
हुँ, हुँ। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। हाँ, ये तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। <chuckles> हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा तरीका बताया आपने बिल्कुल, अगर खुद को व्यक्ति को पता हो तो शायद ना बाहरी चीज़ों की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अगर एक स्मार्ट केबल मिल जाए। मान लीजिए कि कोई ऐसी केबल जे मतलब जो ऐसे उलझे ना, मतलब आप जैसे इसको चार्ज करें सीधी रहे उससे, है ना? और उसको आपको नहीं लगता कि उसको रखना भी आसान होगा और जो है ये झंझट है यही खत्म हो जाएगा कहीं न कहीं?
जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ, आपका सवाल काफ़ी तकनीकी है। <chuckles> तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आजकल ज़रूर ऐसी केबल्स आती हैं। आपने सुना होगा वो ब्रेडेड केबल्स जिसे कहते हैं जिनमें अ, असल में फैब्रिक का इस्तेमाल होता है जो आउटर जो उसकी लेयर होती है ना वो फैब्रिक की बनी होती है। अब वो जल्दी से ना अब अ, उ उलझती नहीं है अगर आप उसको वो ज लपेट के रखेंगे ना वो उलझेगी नहीं। और मैं कुछ ज़रूर आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैक ले सकते हैं आप, कि केबल्स को अ, वाइंड अप करने के लिए आजकल वो वेल्क्रो वाला आता है। आपने देखा होगा छोटे-छोटे वेल्क्रो आते हैं। अ, केबल पे लगा दीजिए उसके और फिर समेट के आप वेल्क्रो वेल्क्रो चिपका दीजिए उसपे। तो खुलेगा नहीं केबल, और आपके लिए ट्रैवलिंग करना भी आसान रहेगा। आपके लिए उसको स टेबल केबल को सुरक्षित रखना भी आसान रहेगा और ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरेगी वो चीज़।
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। होती है होती है बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वाह! हुँ, हुँ। अच्छा। आते हैं आते हैं। बिल्कुल, वेल्क्रो आते हैं। अच्छा। अरे वाह! हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा तरीक़ा बताया एकदम मतलब इससे हाँ काफ़ी सारी उलझने ख़त्म हो सकती हैं। तो ये ये कि मतलब कभी ऐसा हुआ है कभी कि मतलब आप चार्जर ढूँढ रहे थे पर आपकी नादानी के कारण न आपकी अ, कह लीजिए कि आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जी इसकी, उसके कारण आपको चार्जर ना मिला हो। अहम मौक़े पे जब आपको चाहिए हो। ऐसा हुआ है कभी?
जी। <laughs> हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। ऐसा हुआ तो है, होता है ऐसा कि कभी-कभी चार्जर नहीं मिलता लेकिन फ़िर हाँ देखिए, आज की अगर ज ज बात करें ना, अच्छी बात ये है कि आजकल के जो सारे मुझे लगता है पिछले अ, 2022 की ही बात है जब य यूरोपियन यूनियन ने ये ऑर्डर निकाल दिया था कि हर डिवाइस सिर्फ़ टाइप-सी केबल से ही चार्ज होगा। जी। तो ये आज 2025 में आप ज़्यादातर डिवाइसेज़ देखेंगे वो टाइप-सी केबल से चार्ज होते हैं। तो सिर्फ़ 1 केबल से जो आपका प्रश्न किया था आपने 2-3 मिनट पहले, 1 केबल से तकरीबन हर डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हैं। मैं गिना सकता हूँ आपको, मेरा आईपैड, मेरा iPhone <laughs> और मेरा अगर मेरे पास एंड्रॉइड होता वो भी। इसके अलावा मेरा अ, जो पावर बैंक है, मेरा शेविंग ट्रि ट्रिमर है वो सब सिर्फ़ टाइप-सी केबल पे चल रहे हैं। तो सिर्फ 1 केबल लेकर चलता हूँ और सारे काम हो जाते हैं।
हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ। टाइप-सी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अरे वाह! <chuckles> जी, बिल्कुल। अरे वाह! ये। बिल्कुल यहाँ पे तो EU की दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से है ना, उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया और ये जो टाइप-सी को चाल-चलन में लाया, यूनिवर्सल कर दिया इसको, बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो। तो अ, ये बताइए कि कभी चार्जर का झगड़ा हुआ है? आपके घर पे। मान लीजिए कि एक ही चार्जर हो गलती से, है ना, बाकी चार्ज कोई भूल गया हो? और मतलब ऐसा हो कि यार मुझे चार्ज करना है मुझे चार्ज करना है। ऐसा हुआ है कभी?
जी। हाँ। <laughs> बिल्कुल। हुँ, हुँ। <chuckles> अ, कभी-कभी हो जाता है। मेरी पत्नी अ, हो जाती है गर्म कि कि क्या आप मेरा चार्जर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ, चलिए आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। <laughs> तो मुझे लगता है कि ये छोटी-छोटी झड़प होनी अ अ, होती है घर में और तक़रीबन सब में ही होती होगी। लेकिन हाँ, इसका उपाय निकाला जा सकता है कि अगर शेयरिंग की जाए, तो एक ही चार्जर से सभी तक़रीबन हर चीज़ को आप चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, फ़ोन की बैटरीज़ भी आजकल बहुत लंबे समय तक चलती है। और तुरंत चार्ज हो जाता है। पंद्रह बीस मिनट में आप 50% परसेंट चार्ज कर सकते हो। तो 50% परसेंट चार्ज कर दीजिए और फिर दूसरे का लगा लीजिए। जी।
<chuckles> <chuckles> <chuckles> अरे वाह! समझदारी इसी में है। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ वो तो है। हाँ, हाँ, बिलकुल। इ म हाँ, बहुत, बहुत, बहुत होता है, बिल्कुल बहुत सही। तो अब ये बताइए मुझे कि मतलब जो व्यक्ति चलो ठीक है, आप तो मानते हैं इस चीज़ को, है ना, कि आप आज के समय में च बिल्कुल इन चीजों को सँभाल के रखते हैं, बढ़िया तरीक़े से। है ना? हैबिट आपने अच्छी डाली है। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि वो चार्जर और तारों को अ, उसके उसे याद ही नहीं रहता, मतलब बार-बार याद दिलाने पर भी याद नहीं रहता या फिर वो भूल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ़ चार्जर तक सीमित है। या फिर कोई और बड़ी अ, मानसिक समस्या की भी एक निशानी हो सकती है?
हाँ। हुँ, हुँ। जी। अ, देखिए कुछ तो जैसे अगर युवाओं की बात करे तो हो सकता है कि अ, जैसे कहते हैं ना, नादानी या फ़िर जिसे कहते हैं कि आलस्य, ये एक कारण हो सकता है कि लोगो की सुनते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हर चीज़ में अगर ऐसा दिखाई दे रहा है ना सिन सिर्फ़ सिर्फ़ अगर ता चार्जर की ही बात नहीं लेकिन जीवन में अल अनगिनत चीजों में अल दूसरी चीजों में अगर यहीं प्रभाव दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो हाँ, फ़िर हो सकता है कि शायद किसी स्पेशलिस्ट की, प्रोफ़ेशनल की मदद ली जाए, ये जानने के लिए कि इसके पीछे का रा कारण क्या है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है समझने की या किसी प्रकार की दिक्कत और अक्सर देखा जाए तो छोटे बच्चों में अगर ऐसा देखने को मिलता है तो तुरंत डॉक्टरी मदद ली जानी चाहिए।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं तो। हाँ, जी। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल वहीं ना बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही अच्छे से बताया आपने इस चीज़ को। तो ये बताइए कि जब चार्जर खो जाता है और जब मिल जाता है वो जो सुकून हैं वो कितना मिलता है? ये बताइए। <chuckles>
जी। हाँ, चलिए आप अ, अगर अ, इसका रहे ट्रैवल का अ, बात करे हम लोग कि ट्रैवल कई लोग करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ और बड़ा पसंद है पसंद है और सबसे ज़्यादा परेशानी इसी की आती है कि भैया चार्जर ख़त्म होने वाला है फ़ोन का, तो फ़ोटो किससे लेंगे? तो, तो यहाँ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अ, जब कभी आजकल का ज़माना है ना कि फ़ोन की बैटरी चलिए 2 साल के बाद ऐसा लगता है कि फ़ोन बड़ी जल्दी डिस्चार्ज होने वाला है। तो वहाँ मैं लोगों को ये संदेश जरूर देखना देना चाहूँगा कि फ़ोन बदलने के बजाए कि अगर बे आपको लगता है कि बैटरी जल्दी ख़र्च हो रही है, फ़ोन बदलने के बजाए आप एक अच्छा पोर्टेबल पावर बैंक रखिए। क्योंकि ये पावर बैंक आपको सालों साल 2 साल और आपकी लाइफ़ बढ़ा देगा आपके फ़ोन की। तो कहीं न कहीं एक नया फ़ोन लेने की बजाए आप ₹2000 का अगर पावर बैंक लेते हैं तो वो ज्यादा अ, प आपके लिए बेहतर भी है जेब के लिए ना सिर्फ़ जेब के लिए बल्कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी कि अ जी आप जानते हैं ना कि अगर जैसे आपने कहा iPhone की बात करें अगर तो कितना महँगा डिवाइस है। मुझे लगता है एक अगर इन्वेस्टमेंट की तरह देखे तो 5 साल 6 साल भी चल सकता है iPhone। बस बशर्तें आप उसका सही से उपयोग करें और पावर बैंक का इस्तेमाल करें।
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वाह! हाँ। ये तो बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल, हाँ। वो तो है। बिल्कुल। बहुत-बहुत सही बात है। हुँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा एक उपाय दिया और बिल्कुल जो आपने बात बता रहे हैं मतलब ऑन पेपर ये चीज़ लिखी होती है कि अगर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से करेंगे हाँ, इतनी लाइफ़ तो होती है, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपकी हमने बात की तो आपने बताया आपने बारे में, इस चार्जर के बारे में है ना? तो ये बताइए कि चार्जर सँभालना तो बात तो छोटी लगती है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं समय प्रबंधन जो है टाइम मैनेजमेंट है ये भी सिखाती है आपको?
जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए जो ये आदतें हैं ना कि चीजों को सँभाल के रखना अपने चार्जर और तार ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी के पास मौजूद है। उनको सँभालने की जो आदत है ना, ये सच में एक जीवन की तरफ दर्शाता है कि किस तरह की मानसिकता उन्हें हो रही है हमारी। और कहीं न कहीं आपने देखा होगा आप ज़रूर देखा होगा आपने जब आप स्टूडेंट थे। तो जिस तरह के आपके दोस्त होंगे ना कुछ दोस्त ऐसे मिले होंगे आपको जो जिनका अगर आप रूम पर जाएँ तो गंदा र दिखाई देगा। आपको कपड़े यहाँ पड़े हैं और चार्जर ऐसे ही फेंटा फेंका व पड़ा है। ढूँढ़ना पड़ रहा है मतलब चार्जर कपड़ों के पीछे छुपा हुआ है बताइए। तो और दूसरे कुछ ऐसे मित्र भी दिखे होंगे आपको जो बिल्कुल चीज़ें सँभाल के रखते हैं। अ, कहीं न कहीं वार्डरोब में उनके सामान होगा या फिर अगर वार्डरोब नहीं है उस रूम के अंदर तो पेटी के अंदर यानी की अ, जो लगेज है उसके अंदर रखा होगा ठीक से। और उनका रूम भी अ, कहीं न कहीं चार्जर ठीक से लगा हुआ होगा। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे आने वाले समय में कि जिन मित्रों ने च अपनी चीजों को सँभाल के रखा वो एक अच्छे पायदान पर दिखें दिखेंगे आपको शायद ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम ज्यादा उन लोगों से। क्योंकि कहीं न कहीं उनकी मानसिकता है चीजों को सँभाल के रखने की और इसी मानसिकता के कारण उनका जो व्यवहार है। अपने अ, चाहे आप उनके जीवन की कह लो या उनके व्य व्यवसाय के संबंध में कह लो कहीं न कहीं स अ, क्लैरिटी दिखती है उसके अंदर।
हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, बिल्कुल। ह बहुत सही बहुत सही बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, ये बातें तो बहुत अच्छी बोली है जो क्लैरिटी है मतलब कि ये जो छोटी-छोटी प्रक्रियाएँ हैं बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये जो व्यक्ति का जैसे आपने पहले भी शुरुआत में बात की थी आपके व्यक्तिगत रूप में दिखाती है कि एज़ ए पर्सन आपकी पर्सनैलिटी क्या है, है ना? बहुत सही और काफ़ी अच्छा लगा ये जो आपने चार्जर सँभालने की तकनीकें बताई अ, डीआईवाई बताए बहुत बढ़िया थे और बिल्कुल उपयोग करने लायक थे। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके धन्यवाद।
जी। हाँ। बिल्कुल। <chuckles> जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका काफ़ी मनोरंजक ये बात की हमने और काफ़ी कुछ मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा की अ, कुछ नई चीज़ें मैंने बताई तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी।